Ừm, bạn ơi bạn, trời ơi, mình kể bạn nghe nè, ừm, tối nay á mình phải đi sinh nhật với 3 người bạn của mình, 3 người tổ chức sinh nhật, ừm, ừm, cùng một lúc luôn, kiểu là, 3 người đều có sinh nhật trong tháng 11 á, cho nên là giờ mọi người gom lại tổ chức một lần. Trời ơi, mệt ghê luôn á! Bạn biết mình mệt cái gì hông? Hông phải mình mệt là tại vì mình đi sinh nhật vui vậy mà mệt đâu, mà là tại vì á mấy mấy nhỏ bạn của mình á nó rủ đi nhậu. Mà bạn biết á, trời ơi, đi nhậu mà, ừm, tuổi của mình cũng hông có quá lớn nữa, mình cũng còn mới 30 thôi, cho nên đâm ra á là, kiểu, <laughs> còn uống được chứ chưa có lấy lý do sức khỏe già rồi không uống nổi được. <laughs> Cho nên là
Hửm? À. À. Ừm. Vui ha. Mệt hả? À há. Ừm. À. À! Đúng rồi, đúng rồi, không né được, đúng không?
Đấy, nên là sẽ bị ép uống rất là nhiều, đặc biệt là một cái bữa vui mà sinh nhật tới 3 người một lúc lận! Trời ơi, chắc chắn là uống rất là mệt luôn đó, mình hổng thích tí nào cả.
Ừm. Ừm, mà không thể từ chối, đúng không bạn?
Ừ, cái này khó từ chối lắm bạn ơi, kiểu là, đã vậy mình còn là con đàn ông con trai nữa, mà bây bây giờ con con gái nó còn uống được mà hông lẽ giờ mình từ chối mình nói là uống hổng nổi, đúng hông? Đấy, nó cũng, ơ, gọi là, ừm, nh nh như vậy thì cũng hơi kỳ ha nên là mình phải cố gắng mà mình uống thôi. Đây cũng không phải lần đầu đâu, tối nay là một cái lần ra à, sắp chuẩn bị mình nhìn nhìn cái là mình biết là tối nay mình sẽ phải uống nhiều thế nào rồi, tại vì trước đây á hả, mình bị hoài à, nên là mình chơi với đám bạn này cũng lâu quá rồi nên là hả, tụi nó ép uống mệt lắm. <smacks lips> <exhales>
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ! Có nghĩa là cũng đã quen rồi, đúng không bạn? Đó, thì thành ra là bây giờ là cứ mỗi lần mà tụ tập là là là là lại bắt đầu cảm thấy áp lực, ấy. Trời ơi! Ừm.
Ừm. Thiệt á. Mà mình, à, đang có suy nghĩ là hổng biết là có nên đi mua trước sẵn mấy cái thuốc mà giải rượu luôn á, kiểu như là, đang uống cái xong rồi lén đi đâu đó nốc một chai đó xong rồi rồi lại quay trở lại luôn á cho nó cho nó đỡ, a, hông biết có làm vậy được hông nữa. Nhưng mà nói chung là mình bây giờ mình bí quá rồi bạn, mình bị áp lực dữ lắm, kiểu như là, không uống á thì không nể mặt, không uống á thì, kiểu là, không bằng không bằng con gái nữa, trời ơi, nó quê lắm, hổng có làm vậy được. <laughs>
Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đấy, đấy. Đúng rồi. Đúng, đúng nha. Thực ra là cái tình trạng này của bạn ấy không phải là chỉ riêng mình bạn đâu mà rất rất nhiều các bạn nam khác đều phà gặp phải, á, không có cách nào để mà từ chối được. Thậm chí là nếu mà gặp phải những các bạn nữ mà uống tốt nữa thì, ơ, thậm lại còn, kiểu như là, bị khích cho là bị mất mặt, đúng không? Đấy, rất là nhiều cái điều áp lực. Đó, vậy thì, ờ, mình mình mình rất là muốn được, ờ, hỏi bạn, ờ, một chút là, ờ, không biết là, ừm, thông thường ấy thì, ờ, tất cả mọi người ở trong cái cuộc vui là sẽ gây áp lực cho bạn, hay là chỉ có một số người thôi?
Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự. Ờm, cũng một số người thôi bạn, thật ra thì không phải ai cũng thế, nhưng mà nói chung là vài người là đủ rồi, tại vì căn bản á là những người kia không biết là họ có cảm thấy giống mình không thì mình không rõ nhưng mà mấy người kia vẫn uống thì bây giờ, ờ, mình thì cũng phải uống theo thôi. Kiểu như là, ừ, có vài bạn, à, kiểu là, ép uống như vậy thì, ờ, mình cũng ô kê, thôi, thì cũng ráng, tại vì như mình nói hồi nãy đó, giờ mà không uống thì cũng quê lắm, cũng kì lắm, cho nên là <laughs>
Ừm. Ừm. À. À. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Bắt buộc là phải uống, đúng không?
Đúng rồi, vậy đó, nói chung là, ờ, cái trường hợp này á thì, à, mình cũng cảm thấy là khá là mệt mỏi rồi á, kiểu như là, cũng nhiều năm trong cái tình trạng này rồi. Bạn biết á cái này á không không phải là chỉ mỗi mà bạn bè mình làm cái điều này với mình đâu, mình đi làm á, ừm, trong công ty đi, mỗi lần mà đi nhậu mình cũng hay bị ép uống nữa. Đấy, cho nên là mình cũng bực mình vụ này lắm, nhưng mà đi làm á thì ô kê, thôi, đi làm thì mình ráng mình nhịn, mình ráng mình cố gắng tại vì công việc mà bạn, đúng hông? Để mà làm mất lòng người này người kia rồi công việc nó khó khăn hơn thì sao, đó, còn cái này bạn bè mà, bạn bè chơi lâu năm mà tại sao phải làm như vậy với nhau? Thiệt tình luôn á, ừ hừm.
Ừm. À, cũng thường xuyên rồi hả? Ừ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À, ừm. Rồi, ờ, có nghĩa là những cái cái tình trạng này của bạn ấy là rất là hay thường xuyên bạn gặp phải, đúng không? Thế thì không biết là p trước đây ấy, a, đã bao giờ mà bạn, à, thử là từ chối chưa? Và khi khi đó thì, à, phản ứng của những, ơ, cái những người như thế thì họ họ phản ứng như thế nào?
À, thật ra cái việc mà bị từ chối là mình bị rồi, tức tức là vầy vầy nè, mình á, <clears throat> mình sẽ nói là "Thôi bây giờ uống hông nổi nữa đâu, bây giờ rất là mệt rồi," ờ, kiểu dạng như là, mình nói là "ừ, ừ, uống nãy giờ cũng nhiều quá rồi, giờ đuối quá không uống nổi," kiểu, dạng dạng như vậy đó. Nói chung là mình lấy lý do là, ừ, à, bây giờ, ừm, kiểu, mình cũng say rồi á, mình không muốn mà say thêm rồi ói này nọ nữa. Đấy, cái xong bạn biết hông? Trời ơi, mấy nhỏ bạn mình nó, kiểu là
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
"Bây giờ, ờ, ừm, mày thấy ở đây có ai hổng uống nữa hông, mà mày thấy có ai đi về mà không ói không? Nhưng mà người ta vẫn uống thôi, tụi tao vẫn uống thì mày cũng uống thôi, o a, ói chung với nhau mà, có phải là một mình mày ói đâu." <laughs> Trời ơi. <laughs>
<chuckles> À. Ờ, đó, đúng rồi, nói như thế thì đúng là chịu luôn, đúng không? Ừm. Xem ra rất là khó xử, đúng không bạn? Ơ, thế, à, không biết là, ờ, bạn có có lo ngại gì về vấn đề sức khỏe của bạn không? Hay là khi mà bạn tham gia các cái cuộc, ờ, vui, cuộc nhậu như thế thì cái lúc mà mà bạn uống ấy bạn có nhắm nhắm được là, ờ, tầm là mình có thể là trụ được bao lâu không?
Đúng rồi, trời ơi, thiệt tình luôn. <laughs> Ừ. Thật ra thì cái việc mà mình nhắm được hay không thì cũng có đó bạn, tại vì cũng đi nhậu quá nhiều lần rồi, cho nên mình cũng ước lượng được. Cái bữa nào mà mình kiểu mà khỏe nha, kiểu là, ăn uống đầy đủ, ơ, trong một cái khoảng thời gian vài ngày trước đó mình không có bị, ờ, thức khuya hay là bị cái vấn đề gì hết á, thì, à, mình sẽ uống được cũng khá nhiều, tức là cỡ cũng phải là, hả, một chục chai, một chục lon vậy đó, kiểu là, cũng khá là nhiều. Nhưng mà đối với tụi bạn mình thì như thế cũng không đủ đâu, tụi nó muốn là đứa nào cũng phải lăn ra hay gì á. <giggles> Đâm ra kiểu như vậy. Ừ, nhưng mà nói chung á là mình có thể ước lượng được, bữa nào mà mình yếu yếu thì mình cũng uống được bao nhiêu thì mình cũng biết, bữa nào mình khỏe thì mình uống được bao nhiêu mình biết luôn. Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm, ờ. <chuckles> Rồi, mình mình hiểu rồi. Rồi, mình hiểu rồi. À, có nghĩa là, ờ, gọi là, mình cũng cứa tầm ngắm ở trong, ơ, ưm, trong trong trong trong lòng của mình rồi, đúng không? Ừm, xem ra là à, nhưng mà bạn thì không có cái vấn đề gì về sức khỏe mà mình cần phải cân nhắc đến cái việc là sử dụng rượu bia. Đó, có nghĩa là bạn cũng được, à, gọi là, thoải mái để mà sử dụng, đúng không?
Đúng rồi, thực ra thì cái việc mà sử dụng rượu bia á thì mình cũng, kiểu, ưm, uống lâu lắm rồi, cũng nhiều năm rồi, từ hồi mình, à, lên đại học tới giờ là mình đã quen với cái việc mà uống rượu bia như vậy rồi. Mặc dù là có những cái vấn đề về sức khỏe nó cũng ảnh hưởng nha, chẳng hạn như là cái việc bị đau bao tử nè, đó, cái đó là không thể nào mà tránh khỏi á, với lại sau những cái buổi nhậu thì hôm sau cái người cái người nó mệt lắm bạn ơi, người rất là đuối, nhiều khi là đau họng, đau đồ tùm lum tà la hết á, thiệt tình. <laughs>
Ừm, ừm. À. À, đấy, đấy. À. Đúng rồi. Thật sự là rất rất là đáng tiếc và, ờ, ai ai thì cũng phải trải qua cái điều này. Thì, ờ, ờ, mình, ờ, có một số các cái cái cái cái lời khuyên như thế này, bạn xem là, ờ, có phù hợp với hoàn cảnh của bạn không nha. Thì, à, mình nghĩ á là, à, cái việc mà mình phải đặt ra cái ranh giới nhẹ nhàng trong những cái cuộc vui như thế là cái điều mà mình cần thiết. Tại vì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình mà, đúng không bạn? Thì, à, nhiều khi là mình cũng có mặc dù là mình cũng có rất là vui, mình cũng rất là nể mọi người, thì không phải là mình không tham gia, mình vẫn tham gia, mình vẫn vui vẻ, nhưng mà ở một cái mức độ cho phép thôi, để nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đấy. Người khác không thể là áp đặt là cái chuyện là, ờm, ờ, họ say thì mình cũng phải say theo hay là, ờ, họ họ có thể chịu được là, ờ, họ, ờ, họ ói này, đó, hay là họ có thể chịu được là họ họ say nhiều như thế thì họ không sao cả. Nhưng không có nghĩa là nếu như mà bạn cũng say như thế hay là bạn cũng mệt như thế thì bạn cũng trụ được giống như họ. Tại vì là cái mức độ sức khỏe của mỗi người khác nhau, đúng không? Thì, à, à, mình mình mình có một cái mẹo này là, à, khi mà bạn đi uống như vậy ấy, thì bạn cũng có thể là nói rằng là, à, thực ra là mình, ờ, ờ, ờ, có tiền sử về bệnh dạ dày chẳng hạn này, thì mình cũng sẽ chỉ uống được một cái cữ như thế này thôi, thì bạn cũng uống đến cái tầm cữ mà bạn đã nhắm nhắm được đó là là mình có thể là sẽ không chịu được nữa thì bạn hãy dừng lại. Đấy. Thì, à, mình nghĩ là chắc là bạn bè cũng sẽ không có có có cái lý do gì để mà có thể ép bạn rằng là một người mà lại, ờ, ờ, uống nhiều mà lại sau đó lại sẽ bị đau dạ dày hay là phải sử dụng thuốc nhiều như thế, thì thì họ cũng sẽ không không có làm khó bạn đâu. Bạn bạn cứ thử xem là nó có tác dụng không nha.
Ô kê. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. À, hiểu, hiểu. Ê, cách này hay nha, tức là mình lấy cái lý do về sức khỏe để mà để mà, gọi là, đặt những cái người ép mình vào cái thế khó xử, đúng hông? Kiểu như vậy, ừm, hay quá ha, kiểu như là, bây giờ nếu mà mà uống uống nhiều quá á, thì là mình phải uống thuốc rồi mình bị đau bao tử, mình có khi là bị loét bao tử luôn, nếu mà không không chăm sóc tốt, đúng hông? Đấy, r cực kỳ nguy hiểm luôn và rõ ràng là lúc đó thì, ờ, kiểu là, họ bị đưa vào cái thế là họ, dạng như là, nếu mà họ ép mình uống nhiều khi m mình, ờ, bị gì đó rồi ló đó là lỗi của họ nữa, thì như vậy chắc là họ sẽ cũng đỡ đỡ hơn, đúng hông bạn? Kiểu, ít ít ép mình lại, dạng dạng vậy, ừm, cũng hay, cũng hay.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Bị <chuckles> Ừm. Đó. Đúng rồi, rất nguy hiểm. Đúng. Đấy. Ừm. Đấy, đấy, đúng rồi. Ừm, ờ, hoặc là, ờ, ừm, bạn cũng có thể là sử dụng, ơ, sang một cái lựa chọn thay thế khác đi chẳng hạn, trong một cái hoạt động khác đi. Thì, ờ, ví dụ như mà những cái lúc mà, ờ, vui vẻ như thế thì thay vì là cùng chúc nhau uống rượu chẳng hạn, ờ, họ mời bạn uống rượu thì bạn có thể là, ờ, quay lại bạn mời họ làm một cái điều gì đó khác chẳng hạn, như là cùng ăn món ăn gì đó khác hay là bạn có thể nghĩ ra một cái trò gì đó, hay là một cái, a, ơ, câu đố hay một cái gì đó, gọi là, lấn át đi cái cái cái việc là mình, ờ, ờ, mình phải uống rượu như thế, đúng không? Mình có thể là trò chuyện vui chẳng hạn này, hoặc là chuyển sang hát hò hay làm gì đó để mà giảm bớt đi cái cái cái lượng mà mình cứ cứ ngồi để mà cùng uống với nhau. Đó, bạn có thể là thử cái mẹo này xem sao ha.
Ừm. Ừ. Ừ, ừ. Ô kê, bạn ơi, thật sự thì cái việc mà cái mẹo bạn chỉ á, thì nó cũng hay đó. Thực ra mình cũng hông bao giờ mình nghĩ tới cái việc như vậy hết, nhưng mà nghe bạn nói như vậy thì mình cũng muốn hỏi thêm một chút á, là, ừm, không biết á, là, ừm, bạn bè của mình á, ừm, nếu như mà họ không vui bởi vì, ờ, mình bắt đầu mình giảm cái việc mà uống nhiều với họ lại rồi, ờ, kiểu như là, họ trở nên, kiểu, ờ, khó chịu hay là gì đó, hay là họ có thể là họ họ họ buồn mình hay gì đó thì mấy cái đó nó có có đáng lo ngại hông bạn? Tại vì mình cũng không có muốn làm cho bạn bè mình buồn quá, tại vì căn bản là, ừ, thì nhậu lâu lâu nhậu một bữa nặng quá thì cũng cũng không đến nỗi, chứ lâu lâu bạn bè vui vẻ như vậy. Ừm, mình mình đang ng b bị lo lắng về cái vấn đề đó đó, kiểu như, không biết là nên là có nên là từ đây trở đi luôn luôn là giảm cái việc uống của mình lại như vậy hông hay là thỉnh thoảng vẫn nên có những cái buổi, à, xả láng dạng dạng như vậy? <clears throat>
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. À. À. À. Ừm, ừm. À, thực ừm. Rồi, rồi. Ừm, không sao, đúng không? Ừm. À. Ừm, ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, thực ra là cái cái điều này là bạn băn khoăn là đúng đó nha. À, bạn, à, ừm, ừm, bạn hãy bạn bạn hãy thử suy nghĩ mà xem, ờ, một cái tình bạn lành mạnh, đúng không? Thì chắc chắn thì sẽ phải luôn phải muốn tốt cho nhau rồi, chắc chắn là sẽ không đưa nhau vào những cái hoàn cảnh mà khó xử mà người kia không hề muốn, đúng không? Thì sẽ phải lo lắng cho sức khỏe của nhau nữa, đấy, thì bạn hãy cân nhắc đến cái giá trị thực sự về tình bạn nha. Ờ, về cái chuyện mà, ờ, vui vẻ với nhau, nếu như mà một người mà họ khó khăn, mà họ lại cảm thấy bức xúc và cảm thấy không vui với mình chỉ vì cái lý do là mình không có uống nhiều như họ thôi, thì bạn cũng nên xem lại cái tình bạn đó nha, ờ, mình mình thấy là bạn, ừm, nhắc lại cái tình bạn đó. Còn cái việc mà, ờ, thi thoảng mà mình gặp nhau một vài bữa mình mình vui vẻ một vài bữa ấy, thì, ờ, ờ, mình thì mình không khuyến cáo, nhưng mà nếu mà, ừm, bạn cảm thấy là bạn có thể chịu được, bạn có thể trụ được ấy, thì, ờ, ờ, thi thoảng một bữa thì chắc là cũng không sao, nhưng mà cái việc mà thường xuyên thì có lẽ là, ờ, không nên. Đó, thì, ờ, bạn hãy cân nhắc để mà, à, giừ xử lý làm sao cho nó được, ờ, phù hợp ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừ. Ô kê, ô kê. Ô kê. Ừm, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, tính ra cũng hợp lý ha. Nói chung là cũng không phải là cái điều gì khó khó giải quyết quá về cái việc mà, <clears throat> ừm, mối quan hệ bạn bè đó. Thì cũng rất là cảm ơn bạn đã giúp cho mình hiểu ra được cái vấn đề này và chắc chắn là mình sẽ áp dụng ngay thôi chứ uống nhiều mệt quá rồi.
Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Đúng. Ừm, đúng rồi, mình cũng chúc cho bạn là khỏi phải áp lực uống rượu nha.
Bye bye.